Böyle, yalnız gezerken, eee, bu güvenlik duygusu ihtiyacı olabiliyor ya bazen, sen bunu nasıl sağlıyorsun kendi hayatında?
Yani, bir bir birincisi gezdiğim yere bağlı. Eee, 2'ncisi de, yani, yalnız s sadece yalnız gezmek değil, ben yalnız kalma aşığıyım. 17 yaşımdan beri yanlış yalnız başıma yaşıyorum ve 15 sene oldu yaklaşık aşağı yukarı. Iıı, yalnızlık benim için gerçekten kıymetli bir şey, yani, genelde de yalnız gezerim diyebilirim.
Ha, evet, yalnız geziyorsun. Peki Hımm.
Güvenlik duygumu da, yani yani, dediğim gibi bulunduğum yere göre var. A acaba nerede mesela? Akşam saatlerin gece mi?
Tamam, o zaman sana bir senaryo çizeyim hemen. Eee, birkaç tane çizeyim hatta. Eee, bir tanesinde böyle, eee, hiç bilmediğin bir yerdesin. Bir tatile çıkmışsın, işte. Biraz orayı keşfetmek istiyorsun ama bir anda böyle I eee, yurt dışı. <chuckles> Yurt dışı ama, yani, bilmiyorum, eee, böyle, çok güvenli bir yer de olmayabilir bu. Eee, belki de, işte, bir G Güney Amerika ülkesine gitmişsin, orada hiç bilmediğin bir coğrafya. Eee, bir anda, böyle, yolunu kaybetmişsin, bir ıssız mahallelerde buldun kendini. Eee, evet, aynen ö Olabilir. <chuckles> Telefonun yanında ama, eee. Ama, işte, böyle bir şekilde otele dönüş yolunu bilmiyorsun, nerede olduğunu. Yürümeye devam ediyorsun ve, böyle, tuhaf tuhaf insanlar geziniyor etrafta, yani. Böyle, sana bakıyorlar. Hani, bu seni yabancı olarak görüyor. Öyle bir durumda ne yaparsın? İstifini bozmadan yürümeye devam mı edersin? Arkadaş canlısı mı yaklaşırsın?
Hadi çizelim. Tam süper. Tamam. Yurt içi, yurt dışı? Süper. <laughs> <laughs> Tamam. Harika. Favela. Harika. Tamam. Tamam. Harika.